Pero cuéntame, ¿cómo decides qué hábito merece tu tiempo y esfuerzo?
Bueno, este, dado que ya por mi condición de de edad, este, la prioridad está siendo mantener mi salud, creo que aquellos hábitos que están encaminados a mantener mi salud son los que creo que requieren mi mi tiempo y mi esfuerzo.
Ujú. Importante. Ah, suena muy interesante. Y y esto con el tiempo, ¿cómo ha evolucionado? ¿En qué momento te diste cuenta que ya había que priorizar o darle importancia a ciertos hábitos?
Bueno, eh, evidentemente cuando uno es joven, este, más cuando es niño, pero cuando uno es joven, uno piensa que tiene, este, energía infinita y que tiene, este, tiempo infinito para hacer las cosas y que tiene, este, pues, grandes sueños que realizar, etcétera. Pero ya conforme va pasando el tiempo y que ya la recuperación no es tan rápida, de alguna caída, de alguna enfermedad o de algo, ni siquiera una una desvelada la puede uno reponer tan rápido. Este, mm, empieza a cambiar la la percepción y empieza uno a darse cuenta de que o o toma acción o, este, va a sufrir luego consecuencias de sus malas decisiones, ¿no?
<chuckles> Claro. Es correcto. <chuckles> Claro que sí. Lamentablemente, como tú decías, la juventud a veces, ¡ay!, no, nos no no no damos atención a esos detalles, ¿no? ¿Tuviste algún detonante que te hizo pensar, o que te hizo ver las cosas diferente?
Claro. Sí, este, tuve yo hace algunos años, eh, una caída, eh, una <chuckles> caída muy tonta en realidad, porque dormido, profundamente dormido a la mitad de la noche, este, giré sobre mí mismo, pero estaba, ah, en la orilla de la cama y bueno, me me caí ahí, ha hacia abajo, me fui al vacío, este, me me golpeé la la cabeza con un mueble que tengo ahí junto a la cama, y y mi cadera golpeó contra el piso de una manera muy, muy fuerte. Entonces, uh, tuve un un esguince, el el las cervicales y y un también, una una hernia discal, ¿no?
Mm. Oh, ah. Ajá. Ay, ¿cómo crees? Ajá. Guau. Guau, ¿cómo crees?, y dormido, o sea, no no es impresionante cómo te puedes accidentar así de la nada, ¿no?, o sea, de ni siquiera estabas así en la calle o algo, que te hayas resbalado, que haya sido como más para provocar un accidente de esta magnitud, ¿y y cómo fue esta situación?, o sea, ¿cómo llegaste a esto? ¿Cómo es posible que empezaste a distinguir, qué merece mi tiempo y qué no lo merece?
Sí. Sí. Bueno, ese ese este, mm, accidente que fue el detonante, como te te comentaba, este, me hizo replantear porque, mm, en, eh, digamos que en general yo era una persona sana, no tenía ni siqui algún problema, alguna enfermedad crónica. Incluso durante toda mi vida he sido donador de sangre, este, mm, 2 o 3 veces por año dono sangre desde que tengo 18 años. Entonces, este, eh, me mantenía en un estado de salud, digamos que aceptable, era estaba bien, pero esa caída me hizo, este, pues, eh, o meterme en un hoyo porque, pues tuve que ir a rehabilitación, tuve que tomar medicamentos, etcétera, este, y y finalmente, eh, pues, mi salud se vio mermada y y tuve que que repuntar. Entonces, dijo, bueno dije yo: "bueno, este, si no me cuido, pues, esto puede empeorar y, pues, ya no voy a poder recuperarme".
Ajá. Ajá. Wao. Wao. Interesante. Claro. Sí, por supuesto. Claro, por supuesto, te ya él, eh digo, ya las consecuencias fueron increíblemente diferentes, ¿no? Porque, a pesar del no es tanto que no te cuides tú dices yo me yo era una persona sana por lo que me estás comentando, tú donabas sangre porque estabas bien. Si no, no hubieras podido hacerlo, eh, o sea, tú tenías hábitos en teoría, pues estaban bien, ahí iban bien, ¿no?, pero te diste cuenta que a pesar de todo lo que tú te cuidabas, eh, la edad, pues te va cambiando, ¿no? Vas cambiando tu cuerpo, va cambiando tu fuerza, van cambiando muchos detalles que no es cuestión de cuidarse o no, sino es pasa es el paso del tiempo po por la vida de los seres humanos. ¿Y cuál fue el primer hábito que tú modificaste?
Claro. Ujú. Claro. Sí. Claro. Bueno, este, em, comencé a hacer un poco más de actividad física, que ya, em, hacía caminatas normalmente, pero retomé la la decisión de hacer actividad todos los días, no una actividad de alto impacto porque debido a las lesiones de mi de mi espalda que tuve que ir refortaleciendo poco a poco, sino, este, mm, actividades en en mi casa, dentro de de mi casa con pequeños pesos o con movimientos este algo así como el yoga o como este ejercicios en la silla, etcétera, este para poder empezar a fortalecerme un poco y y bueno, este, fue un círculo virtuoso porque, am, a consecuencia del accidente yo tenía una hipersensibilidad, es decir, este, eh, una una arruga que tuviera la la, eh, sábana de la cama me impedía dormir, la sufría tremendamente, ¿no? Entonces esas sensaciones tan fuertes, este, pues me daban mucho mucha molestia y mucha dificultad. Entonces, con el ejercicio, al empezar a fortalecer, eso fue disminuyendo y yo dije, ah bueno, eso es lo que necesito. Entonces, este, me sentí mejor, em, hice más ejercicio y dije, bueno, ahora me siento cada vez más animado, más energético, más fortalecido, voy a seguir haciéndolo y y se generó el hábito, ¿no?
Ajá. Claro. Guau. Ujú. Ay, ¿cómo crees? Claro. Ajá. No, y el descanso, ¿no? Tú dijiste, e-era tan sensible que no descansabas. O sea, estabas incómodo, era difícil que tú pudieras conciliar el sueño. Obviamente, de ahí viene todo, ¿no?, un mal descanso, un mal día, no sé, de alguna forma empieza a fomentar ese mal día donde ya despiertas de: "Ay, no, aunque dormí tantas horas, me desperté tantas veces en la madrugada". Entonces tu sueño no era ni continuo siquiera. Esto te dio fortaleza No, sí, definitivamente sí te la pasaste muy mal. Entonces, esto de cambiar el ejercicio fortaleció tu cuerpo porque a raíz del accidente que me comentas, te hiciste hi hijo más delicado, ¿no? En teoría como más delicado, más sensible a muchas cosas, ¿y cuál fue el hábito que tú modificaste?, y dijiste: "Esto no vale la pena y mm, eh, darle fuerza o dar mi esfuerzo".
No, no descansaba. Ajá. Claro. Sí, no era reparador. Sí. Sí. <clicks tongue> Bueno, este, creo que cuando tomaba la decisión de modificar algo, de adquirir un hábito, este, era porque ya ya veía yo una utilidad, ¿no?, me pasó también, por ejemplo, que como e era una persona que no no acostumbraba a tomar medicamentos, rara vez tomaba yo un medicamento y era 1 día o 2 y ya, este, por la condición que te digo que que donaba constantemente, entonces tenía que estar disponible, este, y y sano, ¿sí? Entonces eh, debido al tratamiento que tuve que llevar, que fue de varios meses, casi casi 1, año, eh, me estuve medicando continuamente. Y como consecuencia de esa medicación, este, eh, generé una alergia muy rara porque, eh, yo reaccionaba a mis propias emociones.
Ajá, claro. Ajá, que cambio. Y sano. Wao. ¿Cómo crees? Pero pero fue por el medicamento, o sea, esta que tuviste fue una reacción por parte de los químicos de medicamento o o fue algo de que tú dices: "Yo ya no quiero tomar medicamento".
<inhales> <inhales> No, <clears throat> sí, estuve, eh, estuve vistando un alergólogo y me dijo: "Fue una consecuencia del tipo de medicamento que me habían dado", que eran algunos esteroides y otras cosas. Entonces, me pasó que, por ejemplo, yo me enojaba, y cuando hay una emoción, la hay una reacción química en el cuerpo y los químicos que liberaba mi enojo me intoxicaban, y entonces, me llenaba de ronchas automáticamente, ¿sí?, y y y y era era <chuckles> curioso porque ni siquiera tenía que ser un gran enojo, ¿no?, iba yo, por ejemplo, en la calle y veía alguien que se atravesaba y yo me eno me molestaba, y entonces, sentía inmediatamente que la espalda, el abdomen, la la los brazos, a veces hasta el cuello, la cara se me llenaban de ronchas. Sí, sí, sí, era terrible.
Ajá. Claro. ¿Cómo crees?, ¡impresionante! ¿Cómo crees? No, qué feo. No, no te podías enojar, <chuckles> m o sea, más bien no podías tener ciertas emociones, este, explosivas, ¿no?, y de que un detonante, por ahí me enojo tantito y oye, ¿y cómo lidiaste con eso?, porque me dices que fue algo de tiempo que tomaste esos medicamentos, ¿te los cambiaron o continuaste con esta rutina?
Este Sí. Bueno, este, ahí, eh, e entendí un poquito más lo que siente Hulk, ¿verdad?, porque <laughs> yo me transformaba también con el enojo y y y, bueno, aprendí de él porque
Buena comparación. Se te notaba ahí el enojo.
claro, porque también aprendí un poquito a dominar mis emociones, ¿no?, a canalizarlas de una manera distinta.
Eh, todo, todo positivo, este detalle.
Eh, <chuckles> sí, sí, entonces yo dije, bueno, tengo que tengo que hacer algo porque no me puedo estar molestando porque una señora se me metió en el súper o porque, este, alguien pasó muy rápido a mi lado, etcétera. Entonces, sí, me hizo de alguna manera tomar conciencia de que de que a veces uno se molesta por cosas que que no n n ahora sí que, no merecen las ronchas no merecen las ronchas, ajá, la comezón.
<laughs> O me vio feo, ¿no?, di <laughs> No vale la pena tu esfuerzo. <chuckles> ¡Oh!, ¿y cómo crees? ¿Sí te duraba mucho tiempo esta, bueno, esta reacción física?
Sí, yo creo que me duraba el como unos 5 o 10 minutos, si ya me calmaba yo, este, tenía ese ese, rápido, pero ya era Hulk, sí, pero terminé, digamos, como en unos 3 meses, este, que ya dejé la medicina porque me dijo el doctor hay que hacer una desintoxicación, etcétera, este, y y controlando mi mis emociones y pasó la la, este, ya la alergia. Entonces, ahora ya me puedo enojar, no me enroncho, pero también aprendí a que, pues, no vale la pena invertirle tanto tanta, este, emoción luego a cosas que pueden ser más, mm, llevaderas.
¿Tus ronchitas duraban mucho? No, pues sí. Sí eras Hulk, ahí. <laughs> Qué interesante. Claro. Que no vale la pena, ¿no?, al fin del día tú dices: "Me enojaba, me salieron las ronchas", o sea, era un detonante interesante, por cierto, de cómo reaccionaba tu cuerpo hacia estos medicamentos. Las hormonas, yo creo que es lo que más te afectó. Este, ¿cómo reaccionaste?, y, ¿cómo te conociste, no?, de de saber: "Ay, me enojo por puras cosas que no valen la pena". Entonces, eso es un hábito muy interesante, eh, que esta esta situación tuvo su lado positivo, porque sí lo tuvo definitivamente, que tú cambiaras ese hábito de enojarte por todo, ¿no?, o sea, cualquier cosa te hacía explotar. Ah, pues qué interesante. ¿Y y qué otro hábito aparte fuiste agregando, el que me decías de yo empecé con el ejercicio, con qué continuaste? ¿O qué empezaste a cambiar o qué e empezaste a agregar en tu rutina?
Ujú. Ujú. <chuckles> Sí. Sí. <chuckles> Sí. Bueno, este, el hecho de también el poder controlar mis emociones me llevó a a entender que también tenía que darle atención a mí, no solo a mi salud física, sino también a mi salud mental, ¿no?, y decidí ir acudir con un con un especialista y y, este, poder mm, llevar acompañamiento para yo eh, gestionar de una mejor manera mis emociones y tener herramientas. Este fue también un paso interesante, decido, un poco también impulsado por por mis hijas que me decían, este: "No no no lo veas como algo malo, tienes que dejarte ayudar", etcétera. Este, yo soy de la generación de que el que iba al al psicólogo era porque estaba loco, un prejuicio tremendo que yo andaba arrastrando. Si. Sí, entonces vencer ese ese prejuicio, este, me permitió, pues, también aprender a a a gestionarme de una mejor manera y a ser más más ecuánime y a y a enfocarme en lo que realmente vale la pena.
Oh, muy bien. Claro, por supuesto. <chuckles> <gasps> Claro. Sí, sí, <laughs> <gasps> pero cierto, lo que tu dices es completamente cierto. ¿Cómo crees? Pues mira, aquí importante lo que estás diciendo, eh eh, por lo que haya sido, presión de tus hijas, presión tuya, presión de la de la misma necesidad de cambiar, pues buscaste ayuda. No toda la gente se atreve, o sea, por el qué dirán o como dices tú: "Ay, qué van a decir, que ya se me bota la canica", no, por ahí así dicen, ¿no?, entonces no, es fíjate, venciste prejuicios, porque esos son prejuicios, no digas: "Ay, no, ¿cómo lo voy a hacer?", ahora, muchas veces se se se considera que ir ahí, es como cuestión de debilidad, ¿no?, "Ay va ahí, porque no puede", ¿no?, al contrario, creo que es una fortaleza el decidir que que necesito ayuda, pedir la ayuda, porque también eso es muy importante, y que te hayas atrevido, ¿no?, pues, muchas felicidades por lo que has hecho de verdad. <chuckles> Y, ¿cómo ha cambiado tu vida hasta el día de hoy?, o sea, ¿cómo ha sido todos estos pequeños?, bueno, aparentes pequeños cambios, ¿cómo te han influido en tu vida? ¿Cómo han hecho que tú ya ahora sí distingas en qué voy a hacer este hábito que vale la pena y que no vale la pena? ¿Cómo te ha influido hasta el día de hoy? ¿Cómo te sientes?
Claro. Ujú, sí. Sí. Sí, claro. Ujú. <chuckles> Eh, gracias. Sí. Bueno, pues, eh, eh, me siento excelente. E evidentemente, pues, soy un tipo destis distinto de bestia, pero, pues, sigo siendo de todas maneras, este, imperfecto. Ajá, sí, eh, sigo siendo imperfecto y sigo siendo perfectible, y y de en eso estoy trabajando, pero pero creo que sí hubo muchas muchas situaciones que que veo de una manera más más objetiva, más abierta y más, este, dispuesta, y eso, pues, me ha ayudado a a sentirme bien. A sentirme a gusto y a progresar un poquito en mi cuidado y en el cuidado también de los que están cerca de mí.
<laughs> Ya se puede acariciar, di. <laughs> Claro, te has preocupado. O sea, qué bueno, o sea, yo creo que lo una de las cosas que que estoy escuchando es que el la apertura, ¿no?, el darte la oportunidad de conocer, el darte la oportunidad de las cosas, ha hecho que la gente no te tenga miedo, ¿no?, <laughs> sino que ya te puedan hablar y decir: "Ay, no se va a enojar, si le hablo y me habla feo, o ya hasta miedo de cómo te voy a llamar, cómo te voy a decir, agárrate con pincita", ¿no?, de, si le digo esta palabra se va a poner intenso. Entonces, ya hay más libertad de expresión, tanto de parte tuya, porque ya lo dices con más cordura o con más, con más conciencia, pero, ya estás consciente de lo que está pasando y las demás personas están en tu entorno, pues ya, no les da miedo acercarse ni decirte nada, porque, pues, ya te abriste esa posibilidad, lo cual es un gran principio, que, aunque parezca pequeño, es un gran momento, un gran principio. Pues, muchas felicidades por todo lo que has logrado y porque te has atrevido, ¿tú qué dirías así? ¿Se debe la gente dar esta oportunidad de conocerse, de darse esa apertura?
Claro, claro. <laughs> Sí. Sí. Ajá. Sí. Sí, yo creo que hay que tomar la oportunidad de cambiar y de de generar nuevos hábitos, no esperar a que, eh, le salgan ronchas para poder, este, <chuckles> tomar decisiones.
<laughs> Claro, buen plan. Hay que darles esa pastilla. <laughs> Ah, no es cierto, es broma. Ay, no, pues muchas gracias por compartir tu historia. Es muy, muy, muy edificante el saber que sí podemos cambiar. Es cuestión de hacer darle importancia a lo que vale la pena, a los hábitos buenos. Gracias por tu tiempo y por platicar esta gran historia.
<laughs> Te agradezco mucho. Buena tarde.
Un gusto.